えっと、それはオーブンの中で煮込んあ、おお湯にお湯に入れて煮込む。
あ、いやいやいや。あの、普通の。はい、あのお湯のお鍋の中で、ぐつぐつぐつぐつ煮込むんですよ。そうするとですね、そのスープも美味しいし、あの、お肉も頂けるから、きっと、うん、ご主人好きだと思いますよ。
ね、はいはい。うん。 うん。 え、すごい。先に。 ええ、美味しそう。え、それ味付けはもう簡単にどんな感じの味付けにするんですか？
うん。 あの、味付けはもう塩と胡椒だけです。
あ、へえ、シンプルだ。でも、ジンジャーの味が効いて美味しいんでしょうね。ニンニクとかの味。
そうなんです。 うん、あのうん、あのチキンからも出汁が出るじゃないですか。
あ、そうですよね。
うん、きっと、あのチキン出汁は全然大丈夫ですよね、ご主人。うん、うんうん。そしたら、あの、それ、お勧めですよ。
大丈夫です、はい。 すごい栄養価も高そうですね、それだと。
そうです。うん、あの、風邪引いた時、アメリカ人なんてね、結構風邪ひいた時には、あのチキンスープなんて言うじゃないですか。うん、ええ、でもうん、そうですね、たぶんあれはコンソメなのか分からないけれども、こちらはあの、ほんとにシンプルに塩と胡椒、で、食べ頂く時にそれを好みでかけるだけなので、うーん。うん。うん、是非是非。
うんうん。 作ってますね、皆さん、はい。それと似たような感じに うん。 うん。 うーん。 美味しそう。今き聞いてるだけでもいられが出ました。<laughs> ええ、そっか、そんなつくうん。
<laughs> うん。 で、ご飯食べうん、ご飯食べたくなかったらご飯食べなくても良いし。